Ay ano medyo nag-evolve siya, kasi nung ba kasi 'di ba nung bata tayo ano lang, ah, pasta, ah, 'yung tipikal na sauce, hotdog. Eh ngayon may mga ano may mga pa mushroom na, madaming keso, or kung hindi margarine, ah, mga cream. Tapos ngayon ano, ah, authentic ng gaano na ground beef. Eh noon puwedeng ano, mag de lata ka lang na corned beef, okey na, 'di ba. Parang gano'n, nag-evolve na siya. Parang medyo mas umarte 'yung mga ingredients niya.
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm, mm. Mm. Okey. Kung halimbawa magbibigay ka ng tip, halimbawa cooking tip, <sniffs> sa mga magluluto ng spaghetti para maging espesyal. Papaano mo ipapaliwanag 'yung, procedure o process ng pagluluto ng, ah, ano 'to spaghetti, ala Pangalan mo, pangalan mo pangalan ng iyong recipe 'yun. Sige, papaano mo i-ano.
Hmm. Well Ay papangalanan ko 'yung recipe?
Ah, hindi na 'yung, procedure na lang. Paano mo lu iluluto, na talagang iyong-iyo na 'yun.
<laughs> <sniffs> Ah okey 'yung sa procedure. Ah okey. Pag pag sa procedure ano lang, um, siyempre mag-start ka sa pasta, dapat may mantika 'yan 'tsaka asin, pag ano pag pinakulo mo. Kasi parang wala kasi siyang lasa pag walang asin, ta's 'di ba magdidikit-dikit naman pag walang mantika.
Oo, oo, ganyan. Mm. Hmm, mm. Mm. Hmm. Pero ano, may mga tao na hindi naglalagay ng mantika, kasi ang ano nila, mas maganda raw na may, ku kumbaga natatanggal 'yung ano, 'yung parang puti-puti ng ano, 'yung parang starch. Parang natatanggal ng starch kahit papano, 'yung 'yung pasta, naniniwala ka ba dun?
Eh ayoko Ewan ko, mas priority ko ka mas hindi naman sa priority, mas gusto ko kasi 'yung may mantika, kasi ayoko siyang magdikit-dikit. Parang madikit kasi siya pag walang mantika.
Mm. Ah, okey.